Ne, so 'ne Rate auf 500 €, das wäre schon machbar, ähm. Da muss ich halt einfach, äh, privat vielleicht mal 'n bisschen weniger Geld verleihen oder <snorts> auch einfach 'n bisschen 'n bisschen Abstriche machen, weil, normalerweise kann ich halt auch immer so ungefähr 500 € zum Sparen zurücklegen, ne? Das ist schon gar kein Problem, ähm. Wenn ich aber schon auch sehr ausgiebig lebe. Das heißt, ähm, das wäre machbar. Ich habe da so noch gar nicht darüber gedacht. Für mich war halt halt war einfach man geht ja immer manchmal ist man mit Scheuklappen unterwegs, und einfach von sich selber so sehr eingenommen, dass man äh, man ist halt permanent mit sich selber dass man so 'ne andere Sicht gar nicht, äh, bekommt und das ist wegen deswegen gut, dass wir jetzt hier darüber geredet haben, weil, ähm, die Perspektive, dass ich da 'ne Ratenzahlung vereinbaren kann oder auch mir Rechtsbeistand hole und, ähm, das auch einfach mal, äh, proaktiv angehen sollte. Für mich war jetzt so: „Okay, Zahlungsziel haben die mir gesetzt. Ich muss bis dahin, äh, die gesamte zusammenkriegen,“ ne? Das war so das hat mich so gestresst die ganze Zeit. Aber, ähm Ja, ja. Mhm.
Mhm. <chuckles> Ah, ja, gut. Ja, ja. Mhm. Ja. Genau. Genau. Genau. Ja, natürlich, das macht einen ja völlig fertig, vor allem solche Beträge ausm Nichts. Aber ich denke, du solltest nichtsdestot Also, ich würde wirklich mehrgleisig fahren. Gleis 1, einfach mal deine finanzielle Situation prüfen. Gucken, wo habe ich grad Sparpotenzial. Keine Ahnung, irgendwelche unnützen Abos mal abmelden. Da kommt ja sofort 'n bisschen Geld zusammen, wenn wenn du da, äh, 'n bisschen clever bist. Insgesamt vielleicht die Lebenshaltungskosten mal 'n bisschen runterfahren, mal weniger ausgehen oder irgend so was. Und einfach, dass du da noch mal 'n bisschen weil das geht ja auch darum, dass du dich unsicher fühlst wegen dieser finanziellen Situation. Dass du da einfach dir 'n bisschen Sicherheit gibst.
Mhm, mhm. Ja. Ja, das stimmt. Mhm. Ja, ja, ja. Mhm, weil ich halt Ja, ja. Ich denke halt, wenn jetzt was anderes kommt es passiert nicht häufig was, ne? Aber wenn jetzt was anderes kommt, dann habe ich ja jetzt habe ich ja weißt du? Dann habe ich jetzt irgendwie gar nichts mehr im Topf. Was soll ich dann machen? So, aber, gut.
Genau. Ja, aber gut. Genau. Ja, also, insofern check aus, was du irgendwie sparen kannst, wo Potenzial ist, was vielleicht zurückholbar ist von anderen. Und dann, äh, Anwalt mal absp mit dem reden. Der soll dich mal beraten. Und wenn der sagt: „Du, da haben wir Lu Luft,“ dann kannst du ja überlegen, ob du versuchst, auf 'ne Vergleich noch mal rauszukommen. Na, und und dann ansonsten eben über die Restsumme, was halt immer noch dann zu zahlen ist, gegebenenfalls bei Bedarf sogar 'ne Ratenzahlungsvereinbarung. Das wären dann so wirklich so 'ne Dreiergeschichte, die man aber sinnvollerweise von allen Seiten angehen kann.
Ja. Ja, ja, okay, sehr gut. Mhm. Mhm, mhm.